بُص كده أنا عندي مشكلة يعني المشكلة دي للأسف م مسببة لي يعني كُلّ المشاكل اللي عندي، إن أنا دايمًا ب يعني باقعُد أسوِّف في أي حاجة بقى، في أي مُذاكرة أو أي شُغل، أقعُد أسوِّف، وكُلّ شوية أقول أنا هاعمل الحاجة دي الأسبوع الجاي، ييجي الأسبوع الجاي أروح جاية قايلة خلاص الأسبوع اللي بعده، وأقعُد أأجل، أأجل، لدرجة إن أنا ممكن أعمل الحاجة دي على آخر لحظة، زي بالضبط كده الدراسة، يعني أنا امتحاناتي قربت، و وطول السنة أنا عمالة أأجل وأسوِّف في المُذاكرة، لدرجة إن أنا خلاص الامتحان الأسبوع الجاي، وأنا أ لسه بقى هابدأ أذاكر على آخر لحظة، فأنا مش عارفة أحِلّ المشكلة دي! وكنت محتاجة بجد نصايحك عشان أقدر أحِلّها.
إمم. تمام. طبعًا، أولًا ما تقلقيش خالص من أي حاجة، الموضوع بسيط، على فكرة مش بتمُري بيه أنتِ لوحدِك، لأ، كتير جدًا من الناس بيمروا بإن الموضوع يبقى عليهم ضغط فجأة كده، ويفضلوا يأجلوا، يأجلوا، وده في العادة مش تكاسُل منهم، هُم بس بيكون ضغط مثلًا، أو ما عندهُمش وقت فاضي أو حاجة زي كده، فخلّيني طيب أسألِك الأول، هو أنتِ سبب تأجيلِك ده هل هو سبب داخلي؟ يعني هل مثلًا أنت بتكرهي الحاجة مُعيّنة، فأنتِ ما بتحبيش أنتِ تعمليها بسُرعة؟ والَّا السبب خارجي، بسبب مثلًا شُغل كتير، أو مثلًا مش عارفة تنظمي وقتِك؟ أو المشكلة جاية منين بالضبط؟
هو الموضوع كُلّه إن أنا ب باحِسّ إن الحاجة دي تقيلة، يعني باحِسّ الحاجة دي لأ، دي كتير، لأ، المُذاكرة ده م كُلّها مواد مواد أدب ومواد حفظ، وأنا مش قادرة أحفظ ولا عندي طاقة، أقعُد كده أأجّل وخلاص، يعني أنا مش أن أنا مش عايزة أبدأ في الحاجة دي وخلاص، حاسة إن هي حاجة تقيلة عليّا، حتى لو هاقعُد كده أمسِك التليفون وخلاص، وأقعد أسكرول كده أحب على قلبي من إن أنا أقعُد أفتح كتاب أدب وأحفظ.
امم. آه طبعًا، أكيد اللي أنتِ فيه ده، شيء مش هين ومش بسيط خالص، وأكيد أنا حاسِس بيكِ، وما تقلقيش يعني الموضوع بسيط إن شاء الله، آمم خلّيني بس أقول لِك على حاجة، هل الموضوع ده بيت بي بيتكرر معاكِ بشكل مُستمر من فترة للتانية؟
لأ الموضوع ده عندي ك يعني ب بيفضل عندي كتير، من ساعة أصلًا ما دخلت الجامعة والموضوع ده يعني من أولى جامعة، أنا دلوقتي في رابعة، هوّ الموضوع عندي من أولى، آآ على طول أقعُد آآ أ أسوّف كده في الحاجات، لدرجة إن أنا أقعُد أذاكر مثلًا قبلها بأسبوع، ده اللي هو إيه خلاص بقى ب أقدر أنقِذ ما يمكن إنقاذُه، ده أثّر على على ال ال الGPA بتاعي، وأثّر على كُلّ حاجة بقى، يعني أثّر على درجاتي جامد، وده مزعّل والدتي مني جدًا ووالدي، و وحسيت فعلًا إن مستوايَا نزِل من ساعة ما دخلت الجامعة.
طبعًا، عايز أقول لكِ، اللي أنتِ فيه ده أكيد أنا متفهمه كويس، وعلى فكرة، حتة إن حد يبقى زعلان منِك، زي والدتِك أو كده، أكيد ده مش زعل منها عشان مثلًا أنتِ مقصرة أو حاجة، هو أكيد زعل عشان هي أكيد عارفة إن أنتِ قد إيه ممكن تبقى عندِك مثلًا مشكلة معينة، وبتحاولي تحلّيها، لكن هي عايزة تبقى على فكرة، يعني شايفاكِ في أعلى المراتب، وعايزاكِ كمان تبقي متميزة، وتبقي شاطرة، فأكيد الزعل ده بس زعل ناتج حاجة بسيطة كده، مجرد بس ما هتحلّي المشكلة، الموضوع هيبقى بسيط، وما تقلقيش، الموضوع إن شاء الله بسيط يعني. خلّيني أقول لكِ، طيب أنتِ حاولتِ تحلّي المشكلة ديّة بشكل معين أو بآخر؟
بصراحة، أنا ما يعني ما حاولتش، حسيت إن، إن أنا مثلًا مهما أعمل، ما برضه ما بتتحلش، يعني أنا مثلًا أقول إيه ده أنا هانام بقى، وأصحى بدري علشان أبدأ أذاكر، ومش هاسوّف تاني، آآ أم أ أنام مثلًا، ألاقي نفسي صحيت تاني يوم الظهر مثلًا، يعني باحس إن أنا فعلًا ما عنديش ما عنديش حماس، ما فيش دافع، حاولت كتير أنا آجي على نفسي، وأقول لأ، ده أنا هاصحى بدري، وأوصّي مامتي مثلًا تصحيني، أ تيجي هي تصحيني، آآ أ ألاقي نفسي لأ، برضه مش عايزة أقوم من النوم، أ ف يعني م حاولت، ولكن مش عارفة، ما فيش حاجة بتنفع.
تمام. إمم. طبعًا متقدَّر اللي أنتِ فيه كويس، بس هو اللي بيحصَل معاكِ ده دايمًا بيحصَل معاكِ؟ يعني سبب تأجيله هو عشان أنتِ شايفة الموضوع صعب بالنسبة لِك، والّا شايفة إن أنتِ أصلًا عندِك توتر أو قلق من الامتحانات مثلًا، فأنتِ مش بتذاكري مثلًا غير على آخر استعداد؟
لأ، هو كل الموضوع وما فيه بس إن أنا بابقى شايفة الحاجة دي كبيرة وتقيلة، زي ما قُلت لك كده، إنه مجال دراستي أصلًا بيكون أدب، فبالاقي نَفسي الأدب ده تقيل عليَّ، ومش عايزة أفتح بقى كل الكتب الأدب دي، وأقعد أذاكر، وأقعد آآ أعرَف بقى الشاعر الفلاني عمل إيه، و فباحس الموضوع تقيل.
مُتفهِّم طبعًا. امم، أنتِ شايفة إن الموضوع بالنسبة لِك هو موضوع بس يعني، مش مجرد كسل أو كده، هو موضوع حاسَّاه إن هو تقيل عليكِ، وتقيل على إن أنتِ تعرفي تفهَميه كويس. طب أنتِ حاولتِ تبسَّطي الأمور عليكِ شوية؟
آه. بصراحة، لأ، أنا ما يعني ما جربتش حاجة، ما جربتش حاجة خالص يعني، وبس الحاجات اللي قلت لك عليها دي، وما نفعتش أصلًا.
طيب، في حد حوالين منِّك بيحاول يدعمِك بحاجة، أو حد من أصدقائِك بيحاول برضو إن هو هيكون عنده نَفس المشكلة، وأنتم الاتنين بتحاولوا تلاقوا حل للمشكلة؟ والّا أنتِ شايفة نفسِك أنتِ الوحيدة اللي عندِك المشكلة دي؟
أنا بالاقي نَفسي إن أنا آآ يعني يمكن أنا الوحيدة لإن أنا أصلًا يعني دايمًا بالاقي التليفون أصلًا بياخد وقتي كُلّه، يعني أنا حد شوية متعود على التليفون جامد، فباقعُد بقى طول الوقت أ أ أسكرول وأتفرج على الفيديوهات القصيرة دي الReels دي، وال وال والبل بوستات بقى، و آآ يعني بالاقي كده إن المحتوى الم المُسلّي ده، بيخلّي دماغي تخُشّ منطقة الراحة بقى، فخلاص أنا باسيب كُلّ شيء في إيدي، وأقعُد على منطقة الراحة دي ما اسيبهاش بقى.
آه، كويس. امم. كويس أوي، كده الموضوع بقيت فاهمُه أكتر من الأول، أنتِ بالنسبة لِك بتحبي إن أنتِ أصلًا تروحي للحاجات اللي هي يعني سهلة، زي الفيسبوك أو الموبايل أو الشاشات أو كده عمومًا، أكتر من إن أنتِ تذاكري صح كده؟
بالضبط كده، ده بقى اللي بيخلّيني أقعُد أسوّف بقى، أقول ياه! طب خلاص بكرة بقى، طب أنا خلاص هاسمع الفيديو ده وبعدين إيه أروح إيه شايفة الحاجة دي، وألاقي نفسي إيه فيديو يجيب فيديو، يوم ورا يوم، ورا أسبوعين، يعني كُلّه عَمّال بيعدي وأنا ما بدأتِش.
إمم، فهَمتِك كويس، طب أنتِ ما حاولتيش إن أنتِ مثلًا يعني تقلِّلي شوية وقت كده، أو يعني حاولتِ ترتبي وقتِك على قدر المُستطاع، بحيث يبقى مُترابط مع وقتِك، ومُرتبط مع ش مع مع دراستِك كمان، أو مع مذاكرتِك، يعني شوية تقعدي ما فيش مشكلة، لكن ما تزوديش القُعاد عن يعني عن الأول.
لأ، صراحة، أنا ما جربتش ما جربتش حاجة بصراحة، عشان كده يعني قلت أتكلم معاك كده، يمكن أنت تقول لي أي حاجة يعني.
امم. طبعًا، أكيد أنا متفهم اللي أنتِ بتقوليه كويس، وعايز أقول لِك إن اللي أنتِ فيه، زي ما قلت لِك من البداية، هو مش أنتِ بس اللي بتمرّي بِه، يعني لأ، أكيد كتير جدًا بيمروا بِه، وأي حد في مرحلة عمرية زي الكلّية أو كده، مهما كانت دراسته إيه، ومهما كان بيحبها، أكيد بيمر عليه مشاكل فيها حاجات من النوع دوّة، زي إن هوَ يبقى كسلان، أو عنده قلق أو توتر، أو حتى بيسوّف، يعني التسويف ده موجود جواكِ. طيب، هل أنتِ بتشتغلي مع الدراسة، والّا لأ؟
آه، أنا فعلًا باشتغل مع الدراسة، ولكن يعني باشتغل أونلاين، فده برضو بيسبب لي شوية بقى من النوع اللي هو برضو أنا في منطقة الراحة برضو، لسه برضو عادي، ممكن أشتغل طالما أنا بشتغل أونلاين، فأنا هاشتغل في الوقت اللي يحبني اللي أنا باحبه قصدي، الوقت اللي يعجبني، و وخلاص، و وبراحتي، ما فيش حاجة رابطاني، وما فيش حاجة يعني فوق دماغي، فيمكن أنا باهتم بالشغل شوية، علشان هو بقى هو عمل حُر، ش يعني هو freelance وكده، فبالاقي نفسي مش ملتزمة بمواعيد، فعادي بقى، باخّلص الشغل، وخلاص، وأمسك الموبايل تاني، إنما الدراسة بالذات، أقعد أسوِّف فيها، لدرجة، يعني آآ درجة غريبة بقى.
امم. امم، مُتفهم كويس أوي، يعني حاسة بإن في عبء ثقيل عليكِ في حتة إن الدراسة ذات نفْسها تبقى متواجدة بشكل معين يعني غير أي حاجة تانية، صح؟
بالضبط آه، بالاقي نفْسي خلاص بقى أنا هاقعد أسَوّف دي دي دي تقيلة على قلبي دي.
تمام، أنا بس عايز أعرف حاجة طيب، هل أنتِ شايفة إن أصلًا مجال دراستِك اللي أنتِ فيه، هو مجال صعب زي ما بتقولي فأنتِ داخلاه مثلًا ما كانش عن حُب أو حاجة، فشايفة فيه إن أنتِ تفهُمِك مش أحسن حاجة؟
لأ خالص، أنا أنا عايزة أقول لك إن كل شيء متوفر معايا. يعني أنا معايا شرح ومعايا Material ومعايا أنا معايا كل حاجة. ودلوقتي أصلًا ال الSocial media كمان مش سايبة حد مش فاهم حاجة في حياته. كل الناس تفهم أي حاجة من على الSocial media بس أنا أنا زي ما باقول لك باقعد أسَوّف وأب وأحس إن الحاجة دي صعبة مش قاد مش قادرة أبدأ فيها. فده م مش عارفة ده سببه إيه! والّا أنا ب مش عارفة أعمل إيه بصراحة.
كويس أوي. ممتاز. امم. هو بصراحة كل اللي أنتِ قُلتيه دوّة بيدُل على إن أنتِ فعلًا لازم إن أنتِ تنظّمي وقتِك كويس أوي؛ بمعنى إن أنتِ ما تسيبيش الأمور عشوائية. يعني أنا شايف إن أنتِ بتقولي إن أنتِ بتشتغلي بمزاجك أو في الوقت اللي أنتِ بتحبيه أو أي حاجة من الحاجات دي. بُصي، هو في العادي الإنسان لمّا بيحس إن هو مش مضغوط بيسيب نفْسه كده لنفْسه وخلاص، عشان كده لازم تحسي بحاجة معينة من الترتيب مش بالضغط، لازم ترتبي الأمور كويس عشان كل حاجة تبقى واضحة قدامِك وكل حاجة تبقى في ميعادها وكل حاجة تمشي خطواتها صح. فأنتِ إيه رأيِك إن أنتِ تجربي مثلًا إن أنتِ ترتبي أمورك؟ زي مثلًا جدول معين كده، جدول يكون منظم من ساعة ما تبدئي بيومك لحد ما تنتهي ويكون كل فترة وفترة كده تعملي لنفْسِك كده زي يعني تحديث لنفْسِك أو حاجة، حتة إن أنتِ تدي لنفْسِك ترفيه كفاية. في طبعًا ترفيه في اليوم، لكن مش هيبقى بنفْس الكم اللي أنتِ بتذاكري فيه أو بتشتغلي فيه، وطبعًا الشغل مش أهم من المذاكرة في الفترة الحالية. أنا شايف إن الشغل بالنسبة لِك ممكن ترتبي له أمور آه، بس لازم يكون وقته مش زي وقت المذاكرة بالضبط، إيه رأيك في فكرة زي دي؟
امم. امم. بصراحة، أنا ما جرّبتش قبْل كده أعمِل جداول، بسبب إن أنا يعني سمعْت إن صحابي بيقولوا الجداول دي ما لهاش لازمة، وإن إحنا مهْما نعمل بقى جداول دي، ما بنلتزمْش بيها، ومش عارف إيه، فحسّيت إن هي ما لهاش لازمة. طَب تفتكر أنا ممكن أ أخلّيه كويّس إزّاي، أخليه جدول مثالي إزّاي؟
وبتنجِز. طبعًا، أنا عايز أقول لِك خلّيني أقول لِك، مبدئيًا كده، إن أي حد بيقول إن الجداول مش مناسبة أو مش مثاليّة، طبعًا هوّ كل بنِي آدم بيكون له نمَط، بس أغلبية الناس بتقول كده لأن المخ بيحتاج إن هوّ يرتاح، من عوائد المخ يعني، أو يعني من الروتين بتاعُه، إن هو ما بيحِبّش إن هو يتعَب، طول ما هو المخ مرتبِط بميعاد، ومرتبِط بجدوَل، تلاقيه دايمًا مش حابب الحاجة دي، مش حابب الstress فعَشان كده بيسِيب نفْسه، ع عشان كده بتلاقي الناس كلّها اللي مش مرتبطة بمواعيد، أو مش بجداول، بتلاقي حياتها مش مضبوطة أوي، فعَشان كده برضه أرجَع وأقول لِك إن الموضوع مرتبِط بالشخص نفْسه، يعني لو قدِر يضبّط الجداول، هيقدَر يضبّط بقيّة يومُه. حتّة بقى إن أنتِ بتقولي إزّاي تضبّطيها، أو إزّاي ترتّبي الأمور، عادي جدًا، ممكن تبدئي مثلًا بإن أنتِ تحطّي الحاجات الضرورية في يومِك، مش الحاجات السهلة، لأن الحاجات الضرورية اللي في يومِك، لو بدأْتِ بيها، حتستهلك من يومِك كويّس أوي، ومن طاقتِك، لكن لو بدأْتِ بالحاجات البسيطة، هتحسّي إن أنتِ في نُص اليوم بدأْتِ تتعبِي، رغم إن أنتِ، على فكرة، ما عمَلتيش أي حاجة.
امم. آه. صح. عندك حق، تصدق فعلًا، يعني أنا حاسة إن أنا ممكن أجرب أعمل كده، يعني ممكن حتى أحُطّ ال ال الأدب والمواد التقيلة دي في الأول كده في أول اليوم، تصدق فكرة حلوة يعني ما خطرِتش على بالي، بجد أنا حاسة إن أنا استفدت.
بالضبط. وممكن كمان بين الدراسة آه، أنا عايز أقول لِك إنِك كمان ممكن بين الدراسة وبين يعني بين المُذاكرة وبين الشُّغل، تحُطي بالضبط كده يعني شوية راحة بينِك وبين نفسِك، أو على فكرة ممكن تاخدي ساعات الشُّغل بتاعتِك، تبقى مجرد عش ساعات الراحة بتاعتِك، يعني ممكن تشتغلي وقت الراحة اللي أنتِ بتشتغليه، فاهماني؟ يعني بمُنتهى البساطة، اللي أنتِ مثلًا ممكن تحددي ساعتين دراسة، وساعة Break الساعة Break دي ما تبقاش ساعة Break ليكِ وخلاص، لأ، أبدًا، تسيبِك من التليفون، وتسيبِك من الSocial Media والشاشات، وتركزي على أنتِ الساعة دية تاخديها ساعة شُغل، يبقى ضربتِ عصفورين بحجر؛ منهم بقى إن أنتِ قضيتِ وقت كويس فعلًا آه، يعني منهم أنتِ كنتِ تبقي قضيتِ وقت كويس أوي، لإن أنتِ فعلًا دراستِك يعني بقت خلاص ضبطتِ الأمور فيها، ومنها برضه بدأتِ إن أنتِ تخلّصي الشُّغل اللي كان ورَاكِ.
امم. صح. جميل أوي. دي فكرة جميلة بجد. امم، بصراحة نصايحك دي فرقت معايا جدًا بصراحة، أنا حاسة إن أنا فعلًا هابدأ أعمل كده، وهابدأ أحُطّ جدول، وأضبّط كده شُغلي ودراستي، والموضوع فعلًا ه يعني هيفرق معايا، أنا بجد عايزة أشكرك أوي على نصايحك دي.
لأ، أبدًا ما تشكرينيش على واجب، أنا موجود دايمًا علشانِك في أي وقت.